Iıı, yani, şimdi şöyle: Emm, Kıskanmak'ta, ııı, 2 kardeşin çok, ııı, ımm, hakikaten derinlikli, eee, bir ilişkisi, iii, anlatılıyordu ve oradaki kıskanmanın altında çok, böyle, ağır bir, emm, in ince detaylar vardı romanda, ııı, ve, eee, asıl, eee, filmde. Ancak burada, ııı, kıskanma meselesi çok fazla gene, eee, aşk ilişkisi ve "Ay, o onu aldattı, bu bunu alda" Yani, çok böyle biraz böyle hani günümüze de yaklaştırmaya çalışmışlar ve
Hı hı. Hı hı. Hamm. Sanki biraz orijinalden de uzaklaşmış gibi algıladım şimdi sen söyleyince.
Ya, eseri biraz hani modern dünyaya, modern günümüzle bağlamaya çalışmışlar ama aynı zamanda orijinalinin de tonunu, eee, tutmaya da devam etmeye çalışmışlar. Deneysel bir şey var, orada o deneysel şeyi okuyabiliyorum, eee, bir çaba var yani onu görebiliyorum ama, eee, bence orada, işte, yine dediğim gibi sanki böyle bazı karakterler çok yapay duruyor. Eee, o yapaylık, yani, o or orada bir olmamışlık var. Eee, o beni rahatsız etti. Eee, belki de erken bıraktım 3. bölümde. Tabii bir etki de, eee, ona çare yok. Iıı, Türk, ııı, televizyonunun, eee, bir handikapı bu. Iıı, diziler çok uzun. Çok uzun sürüyor. Yani bundan da herkes şikâyetçi, sektör de çok şikâyetçi. Yani benim ben artık tahammül edemiyorum izlerken döne, döne, döne, aynı şeyleri, aynı kaygılar, aynı Yani biraz aksiyon aksın Evet. S Ya, evet, ve böyle, hani, hep be biliyorum ne olacağını. Bir sonraki adımın ne olduğunu senaryoyu ya da bildiğim için değil artık o matematiği çözdüğüm için biliyorum, o rahatsız ediyor beni.
İki ara bir dere sanki. Anladım. Hı hı. Nedir? A, evet, evet. Kesinlikle. Evet. Gerilim müzikleri, sessizlikler, bakışmalar... Ah, anladım.